Allora, ti volevo parlare di un problema che sto riscontrando ultimamente, un po' negli ultimi mesi diciamo in cui ho iniziato l'università, che riguarda appunto il procrastinare, diciamo, lo studio fondamentalmente per un esame che avrò in realtà nella sessione invernale, quindi tra qualche mese, però il cui studio, insomma, necessita di essere fatto già da adesso fondamentalmente per sperare di arrivare un minimo preparata ecco, e non ridurmi proprio alla settimana prima. Esatto, poi comunque considerando che ci sono di mezzo anche le vacanze eccetera, ehm, insomma si sa che è un periodo un po' in cui bisogna prendersi per tempo, ecco. E quindi appunto, come ti dicevo, il problema principale è che tendo, ehm sto notando insomma che un po' come tutti gli anni, tendo a, ehm, procrastinare l'inizio dello studio, perché appunto la data dell'esame è talmente lontana che non sento quell'ansietta che mi sprona effettivamente a iniziare. Ehm, quindi questo proposito ti chiedere dimmi pure.
Si. Mh. Si. Certo. Mh, è importante insomma. Sì. Assolutamente. Certo. Ho capito, ho capi ma hai già mh, dimmi. No, no, no, vai pure avanti, okay.
Okay, ehm, ti dicevo che appunto, mhmm, questo diciamo è il problema principale e, mhmm, avrei bisogno di effettivamente iniziare adesso a studiare. Quindi ti volevo chiedere se per caso hai qualche tecnica o consiglio da darmi per trovare un po' di motivazione per a studiare fin da subito.
Okay. Erto.